うーん。あ、そかそうん。
ああいうのも増えてますし、あと、なんか面白いのがあの法事ってあるじゃないですか。
はい。
で、日本、ちょっとうちは韓国の文化は、あの1年に必ず一回その亡くなった方の命日の時に法事をするんですね。で、その時にみんなで集まって、それこそ絶対甘鯛、その鯛とか食べたりするんですけど、あの法事の料理が日本もあるんですかね？法事っていうのは。
うん。うーん。 はい。 うーん。 な何回忌とかなんかそういうのであるあるっていうのはありますけども、あの、なんか結構昔、なんかそうやってあの家族で集まって、なんか、あの、お祝いってわけじゃないけども、なんかその個人を偲んでみたいな感じで、それでなん はありましたけどね。最近やってんのかやってないのかちょっとわかんないです。
うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですそうです。 ん、あ そうですよね。なんか、で、食べ物とかもなんか決まったものとかって日本はなんかあんまりないイメージなんですけど、なんか韓国はすごい、あの、決まってるんですよ、作る料理が、法事に。で、買うお餅とか、あの、こうかわすっごいお餅もあるんですけど、なんかあのちょっと名前はちょっとわからないんですけど、ま、日本で食べたことないなんか厚揚げの餅バー厚揚げじゃないな、油揚げの餅バージョンみたいなのがあるんですよ。
うーん。 うーん。 はい。うんうんうん。 あ、お餅が似てくる。 うん。 うん。 油揚げの餅バージョン。
餅みたいな。<laughs> なんか何て説明したら、あ甘い、すっごい甘いんですけど
で、それはなんか 餅